Sao nghe trúng số mà nghe áp lực vậy? Kiểu, kiểu
Tiền cả. Bây giờ, ờ, lòng người làm sao mà biết được, đúng không? Ừm, tự dưng người ta thấy mình tiền đầy túi, xong rồi ai mà biết được.
Ừm. Đúng, chính xác, ô kê, ô kê, ô kê. Đấy, OK, OK. Ấy, thì làm sao để đối phó được từ áp lực từ gia đình và bạn bè? Thì thì bạn im luôn đấy. OK. <chuckles> OK, thay vì tôi tự tạo áp lực thì tôi im luôn đấy, thế không có áp lực nữa. Chính xác, rồi.
Thì là không có áp lực. <chuckles> Đúng. Không giải quyết áp lực luôn.
OK, OK, OK, OK. OK, giả sử ừm, OK. Nghe có vẻ chưa trúng số nhưng mà nghe có kinh nghiệm đấy. Được, rất là uy tín.
Nói chung là bài học nhãn tiền. Ừ, có chung là phải có sự chuẩn bị.